Ты знаешь, у меня сложилась такая ситуация очень, тревожная. Я, м, потеряла работу из-за того, что организация, в которой я работала ам, ну оказалась на грани банкрота. И, э, много сотрудников моих коллег остались без работы. Получается, даже в принципе нас и не предупреждали. А вот так вот, а, в течение месяца мы чувствовали, что что-то происходит, и потом вот под конец вот нас поставили перед, э разослали всем письма, что наша организация, компания закрывается, и мы остаёмся... безработными. И та и пот после этого, э, я, конечно, очень сильно перенервничала. У меня особой финансовой подушки-то и не было.
Так. Ага. Ох ты!
И вот э я н я пф начала плохо спать. Я постоянно кручу, а, в Ну такие, сомнения, не то что сомнения, страхи: как я буду оплачивать по счетам. То есть вот я вот в такой ситуации, и я аж аж плохо засыпать начала.
Так. Я понимаю, почему это вызывает столько тревоги, да. Потеря стабильности, потеря работы- это неожиданно. Потому что когда ты работаешь в стабильной компании, когда ты понимаешь, что у тебя есть стабильный доход
Мгм.
и то, что вот произошло так резко, так спонтанно, это вызывает у многих страх, у многих страх, куда, как двигаться, непонимание. Я понимаю, что ты чувствуешь. Вот скажи, пожалуйста, вот как долго ты работала в этой компании и что это была за сфера?
Мгм. Мгм. То есть, э, я работа проработала там, ну, больше 5 лет. Это была сфера туризма. То есть это было связано и с гостиничным бизнесом, и с ресторанным. То есть, э, я достаточно была в нём долго. У меня коллеги в знакомые, а, хорошие отношения с руководящим должностями были. То есть вот для меня оказался вот такой вот шок шок, что, м, вот так вот в 1 день э И не ведь я одна такая. То есть нас несколько, а, осталось. И, м, ну, с, единственное что что, у меня нету кредита. То есть, а, к всё было выплачено. Я не брала больших никаких кредитов. Но вот я в такой ситуации
Поняла. Мгм. Ага. Ага.
осталась. И вот прям вот действительно у меня страх. Страх за свои ф финансы, за своё ф финансовое положение.
Поняла. А вот расскажи, пожалуйста, вот, сколько времени прошло с потери работы, да. И вот ск а, быль ты сказал, что ть ты не обладаешь там какими-то там большими расхо ой, сбережениями да на тот момент. И вот, эм, и, а, можешь поделиться вот тем вот, сколько времени прошло и вот какие сбережения у тебя есть или всё-таки вообще ничего нету?
Мгм. У Ну вот уже это 1 где-то. Ну, где-то месяц уже, да, месяц, как официально я п э, б без работы, и ну мои финансовые сбережения, они постепенно иссякают. То есть то, что была вот, э, заработная плата, которая была выплачена, она уже да, она истекает.
Поняла. Мгм. Я понимаю твои переживания, да, когда у тебя была стабильная работа, и тут всё, ты понимаешь, что вот прошёл месяц, и те з те финансы, м, которые ты могла рассчитывать из месяца в месяц, они потерялись, да. А вот скажи, пожалуйста, ты, ам, ищешь ли ты сейчас работу, или же всё-таки даёшь время пока прожить эту ситуацию, и дать отдохнуть? Вот как какая у тебя сейчас ситуация?
Мгм. Да-да. М Ну, на самом деле я, я ищу работу, активно ищу, я рассылаю везде свои резюме, то есть, а, б бездельничать и отдыхать у меня вообще нет возможности. То есть мне надо двигаться дальше.
Так.
Эх, ну то есть вот я в таком, м, активном поиске. Я вш соста я думаю, что я составила хорошее резюме.
Мгм. Ага.
Ну и, вот я в таком вот поиске сейчас.
А скажи, пожалуйста, а были ли отклики от этих работодателей, или же, а, ты отправляешь, но их нет, и были ли отказы, или же есть ат приглашения? Вот можешь, а, поделиться?
Э, на данный момент у меня был один, в на данный момент только вот, а, был, а, негативный, не негативный ответ, и вообще не было никакой обратной нь нь обратной информации. То есть, э, полная неопределенность.
То есть тебе просто А, то есть у тебя сейчас полная неопределённость, ты не знаешь, как двигаться дальше. А вот, э, скажи, пожалуйста, а вот ты сама заполняла ф своё резюме или тебе помогали? И есть ли у тебя в знакомые из, так скажем, окружения, которые имеют должность, например, эйчары, которые могли тебе там помочь, посмотреть твои плюсы и минусы твоего резюме?
Н-да. Мгм. Я обратилась в центр по занятости. То есть там есть, а, там есть специальные советники, которые помогают тебе составить резюме. Тебе дают совет, в именно в какой сфере стоит, э, продолжать. То есть, м, они, м, ну, в принципе, они меня, м, хм, они меня предупредили, что на данный момент такая вот, э, экономическая ситуация, что работа не сразу т по моему профилю может найтиться. То есть мне посоветовали запастись терпением.
Так, поняла. А Поняла. Так. Мгм, поняла. А вот расскажи, пожалуйста, а ты ищешь, э, м так скажем, дополнительные какие-то сферы, не связанные с туризмом, хотя бы на, так скажем, на временный период? Или же ты только направлена на туризм?
Мгм. Ну, в принципе, а, я достаточно и открыта ко многим предложениям. То есть, мне, мне нравится работать в сфере сервиса. А, мне нравится работать в международной среде. То есть, э, п я, в принципе, я открыта. Я открыта. И вот я думаю, мне нужно рассматри рассматривать ещё и другие вакансии и, м, может быть, какую-то найти то какую-то подработку. Вот и я думаю об этом сейчас найти временную подработку, хоть и она она нестабильна, ну что-то, что-то. Вот что ты думаешь по поводу временной подработки?
Ага. Ага. Я поняла. Мгм. Да, спаси да, спасибо большое за то, что ты так открыто говоришь, что ты можешь открыта для новых, так скажем, сфер, да. Й а, я могла посоветовать тебе такое, что тебе нужно попробовать найти ту сферу, допол ну, дополнительную сферу, чтобы пока у тебя так, если тишина в туризме, то попробоваться развиваться потихонечку в другой сфере, пока не найдётся работа по твоей специальности, чтобы у тебя не было вот эти тревоги за финансами. Я понимаю, да, хочется найти, э, по туризму, по своей специальности, да, но, ког подождав чуть-чуть поработать в другом, э, направлении, возможно, ты откроешь с новые навыки, а возможно, просто это, так скажем, перевалочный пункт для того, чтобы не чувствовать тревогу за свои финансы, чтоб ты потихонечку могла двигаться к своей цели, да. Может быть, тебе понадобится 2-3-4 месяца, а, и найдётся твой хороший вариант работы, связанной с туризмом. Но при этом ты не будешь пере переживать за свои финансы.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Н-да. Мгм. Н-да. Мгм. Мгм. Ага. Мгм. То есть, получается надо всё-таки, м, м, вот рассчитывать, что это будет, да, 2 и даже до 4 месяцев такая ситуация, чтобы найти, э, достойную работу для моего профиля.
Мгм. Ну, смотри, в целом для, в среднем, для человека, который ищет хорошую, так скажем, работу без там помощи, там, если у них там друзья в каких-то сферах, требуется, от 2 до полугода найти там, скажем, ценную работу. Потому что компании, которые ищут, они хорошие компании да, со стабильным доходом, со стабильной, так скажем, а со стабильными вакансиями, они очень редко, э, так скажем, открываются н
Мгм. Мгм. Да, да, да, я это вот вижу сейчас, да, то есть э
Мгм. Да. И поэтому тебе с но нужно набраться терпения, главное не переживать. А, это, э, главное для себя помнить, что это временно, и что ты пока будешь работать, э, ты же открыта к другим с э, сф сферам, ты можешь пока работать в той сфере, которая тебе ближе по интересам, и ф параллельно искать уже по своей основной. И таким образом у тебя снизится тревога за твои финансы. И я понимаю, ж да, потеря работы была неожиданной, но тревога за свои финансы, она, скажем, чуть-чуть снизит градус.
Мгм. Да. Мгм. Мгм. На самом деле, это хороший подход, э, а, дать себе знать, что это временно. Просто иногда вот я просто в таком вот, эм, ф ф можно сказать, ну в страхе, да, что вот как будто у меня потом постоянно не будет работы. Вот такой страх сидит, что ну да ф думаю, что это это временно. Надо себе это
Н-да. Да. Мгм. Да.
Надо себе это точно установить в голове. А, м, а вот, а, вот скажи, пожалуйста, что ты думаешь насчёт, а, подработки, удалённой работы? То есть я с нею не особо с м, не знакома с такой ещё удалённой работой. Вот я подумываю тоже об этом.
Мгм. Так. Мгм. Ну, смотри, а, в целом, а, удалённая работа- это сейчас настолько популярно, потому что, э, мир перевернулся после ковида, да, и, соответственно, все работодатели пере пересмотрели на удалённую работу другими глазами. И сейчас, а, по всему миру, если тем более ты хочешь связать, там, сферу с международными отношениями, да, попробовать, м, искать не только в своей стране, да, но и попробовать набрать резюме, связанное с туризмом, или же с теми, так скажем, ты с международными отношениями, говоришь, хочешь работать, можешь направить, а, своё резюме уже в международные компании. Но главное здесь, если даже придет отказ, не переживай, это нормально. На 100, там, как, а, некоторые люди готовы отправить 50 резюме, да, и на е будет на них 3-4, это тоже хороший результат. Главное это помнить, не переживай. Э, хорошая работа, она найдётся. Главное, а, не сдаваться. Главное, а, найти какой-то, вот, либо фрилансером, да, найти работу, удалённой работой быть. И то есть, таким образом ты снизишь вот этот градус. Первое, это, а, тревога за твои финансы, то, что у тебя не будет, э, не будет так скажем, переживания за то, что ты, у тебя нет денег, да. А во-вторых, ты потихонечку спокойно можешь параллельно искать, э, свою работу мечты, которая уже в дальнейшем будет приносить тебе и финансы, и удовольствие.
Мгм. Действительно, да. Мгм. Мгм. Да. <chuckles> Я слышу, какой-то ответ, ого. Мгм. Мгм. Действительно, да. М. М. Мгм. Да, то есть мне надо к себя настроить на то, что надо 50, а то может быть и 70 раз разослать резюме, чтобы получить получить положительный ответ. Ну да, действительно, да. Ну что ж, э, спасибо тебе большое, конечно, что ты меня выслушала. Мне уже стало немного легче от того, что я высказалась, поделилась своей тревогой. Спасибо, что в готова была давать советы. То есть совет по поводу, э, к позиции, что это временно, он тоже он меня успокаивает, и что я буду вот в таком наплавлении двигаться дальше.
Да. Да. Ага, поняла. Да, я очень рада, что ты смогла э, с тобой мы разобрали о том, что действительно потеря работы, она бывает, и тревоги за финансы тоже. Главное не сдаваться. У тебя всё получится, ты сильная, главное верить, и ты справишься со всеми трудностями, которые сталкиваются в твоей жизни. Главное не забывать, что всегда будет открыто, и твоя дверь, она откроется. Главное подождать.
Мгм. Да, действительно. Мгм. Подождать да. Спасибо те большое! Пока.
Пока.